Theo mình thấy là ví dụ như là nếu mà các bạn mà đi, ơ, làm theo kiểu, ờ, làm sếp hoặc là, ờ, người anh đàn chị ở trên chẳng hạn, thì người ta sẽ, ờ, góp ý thẳng, nói thẳng này. Chứ còn, ờ, nếu như là mình cái là đàn em ở dưới ấy, thì mình nên là, ờ, nói khéo. Đấy, ờ, đấy là cũng tùy đối tượng này, tùy trường hợp.
Ừm. Ừm! Ừm. Ờ. Ừm.
Ừm, mình thấy là tùy tùy cái đối tượng là nó rất là quan trọng nha.
Tuỳ đúng Đúng, và tùy môi trường nữa, đúng không? Ví dụ như vấn đề vừa nãy bạn có vừa bảo là ví dụ như cấp trên này hoặc là các bà, anh đàn chị đi trước, chia sẻ thì cũng phải ừm, hoặc là trực diện vấn đề, ừm, cấp dưới hoặc hoặc là, à, các em, đàn em hiểu, đúng không? Nó khá nhiều ừm, <laughs> cấp quản lý mà.
Ừm. Đúng, đúng, đúng rồi. Ừm. Chuẩn luôn, chuẩn. Mình thì mình thấy là nh những cái, a, cái đấy mà mình không thể n mình mình không khéo được, mình không, ơ, phát huy được thì người ta nghĩ là mình IQ thấp. <laughs>
Ừm, hợp lý nhỉ? Đúng nha, đúng nha. Ừ.
Ờ, đúng rồi. Mình gặp rất là nhiều trường hợp như thế luôn.
Ờ, ừm, đặc biệt là trong công việc c nà nhiều lắm, đúng không?
Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Nhất là trong công việc với, a, đi học đi làm với nhau, tiếp xúc nhiều thì cái này nó xảy ra thường xuyên mà.
Ừm, rất là nhiều. Ừm. Đúng rồi, thường xuyên mà, vì hàng ngày chúng ta giao giao tiếp với nhau này, làm việc với nhau, tiếp xúc với nhau. Đó, thế thì, ừm, bản thân bạn thì thấy là khi nào thì cần cố gắng nói khéo để giữ hoà khí?
Ừm.